Guarda, ehm, per lavoro m'è capitato di viaggiare tanto e ho scoperto che se tu vuoi portare a casa, ehm, ti faccio un esempio, delle, mhmm, belle foto, ehm, dei bei ricordi, hai bisogno di qualcuno del posto che ti dica, no, ehm, quindi sai, farsi portare da l'agenzia viaggi piuttosto che da una guida non locale, secondo me è sempre un azzardo. Nel senso che
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Certamente. Certament Certo. Certo, anche perché poi porteresti a casa sempre le stesse foto di tutti.
Ma sì, cioè ti faccio un esempio, uhm, montagne del Messico. Ti interessa vedere come viene prodotto il Mezcal? Un esempio su tutte, ade
<chuckles> Ah. Beh, è nella mia wishlist giuro, cioè nel senso, uh, uh, prendo sì, sì prendo appunti.
No, veramente? Okay. Allora tu devi andare
Sì, sì, è il mio a parte che è la mia bevanda preferita, sì, apro e chiudo una parentesi, scusami.
No veramente? Allora guarda ti ti racconto tutto. Allora, d il consiglio è: andare nella città di Oaxaca
Sì. Sì.
poi da lì, ehm, praticamente, prendi dei taxi condivisi e vai sulle montagne, ehm, sulla Sierra Nord, che è vicino a Hierve el Agua, quindi ci sono dei taxi condivisi anche turistici che ti portano in zone molto carine lì intorno; e ci sono dei paesini dove ci sono i coltivatori locali di Mezcal. Quindi puoi comprarlo direttamente da loro
Sì, sì, sì, sì, sì. Sì. Sì, sì, sì, sì. Mh-mh. Fantas Ma è buo è buona in loco? O è quella che sa di benzina di serie B diciamo? Buonissimo. Fantastic
Eh no è è buoni no, è buonissimo. Sì, sì, è proprio un'altra cosa. Se invece fai il "giro turistico" fra virgolette
Che bellezza.

Mamma che bello.
Perché tanto sono lì che lo fanno, capito? Quindi, ti fanno vedere, te lo fanno assaggiare, costa poco, eh loro sono carinissimi quindi hai un prodotto di qualità e poi hai anche aiutato qualcuno del luogo.
Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Che bello. Le cor po pe esatto, questo è anche ecologicamente corretta come cosa, g giusto.
Sì, perché poi sai quei giri lì quando diventano famosi i prodotti, vengono gestiti da dei traffici, anche da dei traffici poco chiari, poco legali.
Sì, sì. Multinazionali. Ah, ma certo, certo, ecco, a proposito di traffici e di sicurezza, ecco, proprio facendo il caso di un viaggio nel Messico. Un viaggio nel Messico, secondo te, può essere pianificato con la stessa spontaneità? Te lo chiedo perché non ha un'immagine di paese molto sicuro nel quale viaggiare, da quello che si sente.
Quindi Mh-mh. Mh-mh. Sì. Sì, assolutamente molto ehm, molto tranquillo. Cioè, se tu vai come turista allora, ti do 2, 3 consigli. Da turista, intanto, i mhmm eh, evitare di viaggiare con orologi d'oro, cose, insomma, che costano tanto, ecco. Se hai una macchina fotografica, ti consiglio del nastro isolante nero sui marchi della macchina in modo che sia abbastanza anonima e, magari, comprati vestiti tipo, mhmm, u una felpa o o nel mercato locale. Lo zaino, cioè non un z uno zaino di marca, ma magari uno dei loro folk, che sono, tra l'altro, bellissimi. Vai in un mercato locale e ti compri uno zainone dei loro, un una maglia
Eh. Sì. Basso profilo. Certo, certo. Certo. Questa? Certo. Certo. Sì, sì, sì, sì, basso profilo, quindi. Ah! Certo. Ah ma quindi travestirsi praticamente da locale per avere un profilo ancora più basso. Poi noi italiani, comunque, non a cioè, non a meno che uno non sia pr biondo, alto 2 metri e occhi azzurri, è d è diverso, dai. Cioè, sia siamo simili ai locali messicani, più o meno.
Mh. Sì. Certo. Certo. Mh. Sì. E io ti dico son proprio il contra proprio que quella la tua descrizione <giggles> Quindi, però
Ah okay. Perfetto. <giggles> Beh ma questa cosa che stai dicendo allora è ancora più autentica, perché se questo ha funzionato con te, vuol dire che è una cosa che funziona. <giggles>
Sì. Sì. Sì, perché, poi, sai, tante diciamo, tanti americani piuttosto che europei adesso, ehm, col col mhmm, diciamo, n nomadi di lavoro, ecco, girano un po' tutto il mondo, per cui, eh, le zone sono sempre più sicure. Le città, i centri delle città e i quartieri, diciamo, più battuti dal turismo sono sicurissimi. È ovvio che, se ti avventuri da qualche parte, ecco, magari, in quel caso può essere utile avere un'agenzia locale che si occupa degli spostamenti per farli in sicurezza, ec
Mh. Sì. Sì, sì, sì, sì, sì. Ma che bella notizia che m'hai dato. Certo. Certo. Certo, senti, ha hai mai avuto degl degli imprevisti da gestire, dei contrattempi, piuttosto che delle volte dove non riuscivi a trovare un posto dove dormire nei tuoi spostamenti?
Però sì.

Dentro al cimitero abbiamo conosciuto un ragazzo che aveva, sulla Sierra, quindi in montagna, fai conto sembran le Dolomiti, aveva un ecoturismo, quindi, delle casette che affittavano, mhmm, e e ci ha detto: "Guardate che qui festeggiano così", quindi con le facce vestit da "Catrinas", da teschi, così, mentre sulla Sierra si mettono delle maschere, vanno a suonare, mhmm, mhmm, degli strumenti, casa per casa, e si chiama Comparsas, è un altro modo di festeggiare la festa dei morti. Quindi, noi cosa abbiam fatto? La mattina alle 5 ci siamo fiondati a prendere un pullman e siamo andati sulla Sierra a fotografare le Comparsas. <chuckles>
Sì. Sì. Sì, sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì. Sì. <sighs> No, vabbè, no, cioè, sono sen sono veramente sono, mh mh mhmm, senza pa be bellissimo, bellissimo.
Eh, però ce l'ha detto la gente del posto.
Certo. Quindi, cioè, uhm, s stai cioè, stai utilizzando quello che, ehm, stai, "w walk walk your talk" come si dice, sta stai esattamente mettendo in pratica hai messo in pratica quello che, ehm, dici di di fare, esattamente, perché
Quindi quello, che dico. Cioè la Sì, sì. Sì, l'agenzia turistica ti manderà nel quartiere, mhmm, in centro, a fotografare quello le le cose che fanno in centro. Però, se tu vuoi un'esperienza più, ehm, re reale, autentica, devi chiedere alle persone del posto e andare anche nei paesi vicini, perché poi c'è u ad esempio, un paese dove si vestono tut da angeli e da diavoli. Ehm, ce n'è un'al
Sì, sì, sì, sì, sì, sì s sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Autentiche, certo. No! Sempre nel Dia del mue los muertos? Ah, fantastico.
Sì. Sì, sì. Un'altra dove si tingono tutti di rosso e di bianco, cioè, dipende, hai capito, dove vai. E quindi, sì, devi chiedere alle persone, sennò non non non si arriva, ecco.
Certo. Certo. Certo. Fanta sono sto già sognando. Quindi, diciamo che, il tuo bilancio tra pianificazione e spontaneità, se vogliamo mettere delle aride percentuali, è: 99% spontaneità, uno per cento spin <scoffs> bene, che bello, che bello. Cu senti, io mhmm, io adesso mh mh mhmm, adesso, vado in un'agenzia di viaggi, me assolutamente, assolutamente perché, è tutto fantastico quello che hai detto, m'hai tolto un peso sul sulla pericolosità ipotetica del Messico, e, mh mhmm, ti ringrazio, perché mi hai fatto sognare, mi hai fatto sognare, mi hai comunicato, con le tue parole, quello che è la la bellezza della spontaneità di un viaggio, e la bellezza anche del Messico, e la bontà del mezcal, anche se non ho potuto sorseggiarlo, purtroppo.
<chuckles> E un per cento pianificazione, <chuckles> ebbene sì. Vai a prenotare il viaggio, okay. <chuckles> Ma figurati, è stato un piacere, è sempre bello ripercorrere un po', no, questi ricordi che ti rimangono nel cuore. Quindi, grazie a te.
Ed è stato bellissimo; bellissimo per me ascoltarli. Grazie davvero.

Nè a uhm, all'interno dell'aeroporto?
<chuckles> Sì. Uhm, praticamente io dovevo fare solo scalo in quel posto e dormivo lì per poi ripartire la mattina. Ehm, dovevo ritirare il mio zaino. Il fatto è che sul nastro trasportatore non c'era, mentre esco c'è il mio zaino per terra, aperto, e mi hanno lasciato
Ah. <exhales> Sì. Sì, sì, sì, sì. Sì, sì. Sì. Ah! Quindi l'han preso prima che, ehm, lo prendessi te e l'hanno sì.
Sì. Sì, hanno tolto praticamente tutti i vestiti.
<blows air> Eh
Ehm, e lì ti dico, ecco, comprare i vestiti nel mercato locale mi è tornato utile perché ho notato che le persone mi guardavano, come dire: "Questa non è di qua chiaramente". Però vedevano com'ero vestita e quindi dicevano: "Ma però vive qua", quindi non non davano peso a me, ecco.
Certo. Certo. Perché cercava di vestirsi come noi? <chuckles> Certo. Questo è un consiglio, uhm, d tra i più interessanti che abbia mai sentito e condivido pienamente. Ecco, in re ap altra cosa, questo, per quanto riguarda se tu viaggi da solo, immagino che non abbia problemi a metterti d'accordo con nessuno. Però in un viaggio ti è mai capitato di avere delle persone, dei compagni di viaggio, che magari non condividevano questa tua capacità di improvvisare e volevano magari delle sicurezze maggiori su quello che era il loro itinerario?
<chuckles> Certo. Uhm, mhmm, dunque sì, quando ero molto giovane. Adesso ormai che, mhmm, diciamo ho già un po' di esperienza, e l'unico viaggiatore che viene con me è mio marito, perché io altre persone, non non non vado via con altre persone. Non mi trovo bene. Sai le persone quelle che programmano tutto
Mh-mh. <chuckles> Okay. C'è sempre No certo no certo, quelli
e dicono: "Alla tal ora dobbiamo esser lì, alla tal ora là." Allora i il guaio è che tu, uhm, lavori anche, cioè "lavori" fra virgolette, quando vai in viaggio con la natura.
Sì, sì, sì, sì. Assolutamente, <chuckles> sì.
Quindi, è brutto tempo? Stai fermo, te ne stai tranquillo, vai in un baretto e stai lì e aspetti che smetta di piovere. Non puoi eh.
Ma che bello. Giuro che se posso dire che mi stai tra facendo d volare con la fantasia nel Messico, un patio con della pioggia fuori, ehm
<chuckles> Una buona cioccolata calda, che se non la fanno loro buona. <chuckles> Beh di sì, dipende a che ora, ecco. Una una birretta, un buon caffè, insomma dai, cioè
Ma io pensavo al mezcal vera <chuckles> veramente pensavo al mezcal o o al peyote al limite. <chuckles> N sì, sì, sì. <chuckles> No, bellissimo. Ecco, ma, mhmm, i d cioè, chi ti conosce e che sa che tu hai fatto questo per anni e che sei in grado di improvvisarlo, non c'ha mai provato a dire: "Ma posso venire anch'io?" Ha alzato la mano dicendo: "Posso veni" Io lo sto facendo, eh, quest questa è una richiesta, segnati proprio <chuckles> No non t'ha mai chiesto: "Portami con te", e tu l'hai gli hai dato due di picche?
Sì. Sì. <chuckles> <chuckles>